Ừm, bạn ơi, có những lúc mà, kiểu, chỉ vì một câu nói thôi hay là một đành hành động nhỏ thôi ấy mà mối quan hệ trở nên rất là căng thẳng ấy. Thì không biết là bạn có bao giờ gặp cái tình huống mà hiểu lầm, ờ, khi mà cãi vã, ơ, với người mà bạn thân thiết không?
Đúng rồi Ừm, <tsk> có bạn ơi. Thật ra nói là hiểu lầm á, theo mình nghĩ nha, là một phần của câu chuyện thôi, mà cái, kiểu là, à, cãi nhau á, thường thường sẽ do bất đồng nè, nhưng mà đúng nó cũng có hiểu lầm, cho nên đôi khi, ưm, những cái chuyện cãi vã nó cũng khó tránh lắm, và nó nhất á là những người thân, người yêu mình chẳng hạn đi, sẽ khó tránh lắm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi.